Ừm, bạn ơi, ờ, tối hôm qua mình, à, có rủ, ờ, mấy anh em trong nhà ra nhậu á, thì, ờ, có chia sẻ với nhau một số điều á. Tức là ba mẹ mình thì, à, đợt này là cũng có tuổi rồi đó bạn, thành ra là cũng cần người chăm sóc á. Thì hôm qua mấy anh em mình- mình ngồi với nhau thì chắc, ờ, cũng có một số phương án để mà đưa ra, thì anh em cũng chưa có quyết định được á, cho nên mình muốn, a, xin lời khuyên từ bạn á. Thì, ờ, cái trường hợp của mình á, đó là ba mẹ lớn, cũng khá lớn rồi, thì đến nay là cũng được, à, gần s gần 70 rồi đó, cho nên là nếu mà để ba mẹ mình ở nhà như vậy á thì cũng không có an tâm, mấy anh em không có an tâm á. Nhưng mà nếu mà cử ra một người ở nhà để mà chăm sóc á thì mình thấy cũng chưa có hợp lý. Ờ, ai cũng có công việc riêng rồi, và thậm chí là có những người là có gia đình rồi. Thì thành ra là, à, nó, ưm, dễ bị mâu thuẫn trong cái việc mà ai sẽ là người chăm sóc cho ba mẹ nè. Đó, và anh em mình vẫn chưa ra đưa ra được cái quyết định chung cho tất cả các anh em đâu. Ờ, mình á thì mình cảm thấy cái việc này nó cũng, a, khá là khó, tại vì, à, b bản thân mình thì cũng có công việc rồi á, thành ra là nếu mà mình bỏ ngang công việc để mà ở nhà không chăm sóc ba mẹ á thì nó cũng không có được. Tại vì đằng sau mình thì sắp tới thì cũng phải lấy vợ mà, cũng phải có gia đình mà, nếu mà như vậy thì coi như là công việc của mình nó chặn đứng lại luôn, nó hông còn gì nữa. Đó, thì, à, anh chị em mình á, thì lại, à, à, bàn với nhau là hay là bây giờ mỗi người bỏ một ít đi, rồi góp lại có bao nhiêu tiền đó rồi, à, hàng tháng là thuê vụ, à, dịch vụ bên ngoài người ta tới người ta chăm sóc cho ba mẹ mình nè, ờ, thì, ờ, nó cũng, ơ, đỡ thời gian hơn, à, đỡ phải ảnh hưởng tới công việc hơn, và vẫn có người chăm sóc á. Ờ, thì, ờ, đối với mình, bản thân mình thấy trường hợp đó thì cũng, a, khá là ô kê thôi, nhưng mà nhà mình thì đông con, mà tự nhiên bây giờ để cho ba mẹ, ờ, phải, ờ, ờ, nhờ cái người ngoài tới chăm sóc và trả tiền cho người ta thì thấy nó cũng không có hợp lý cho lắm, mình thấy nó cứ sao sao ấy. Đó, cho nên thành ra là tất cả các anh chị em bàn bạc lại với nhau và đưa ra cái ý kiến riêng như vậy á, thì, à, cũng chưa có đưa ra được cái sự thống nhất chung với nhau. Ra bây giờ là mình muốn, a, xin lời khuyên từ bạn á, thì hông biết là cái việc mà chăm sóc cha mẹ bây giờ nè, khi mà ba mẹ già rồi á, thì, à, mình phải đưa ra quyết định là phải ở nhà chăm sóc? Hay là bây giờ mình phải bắt buộc mình phải thuê bên dịch vụ vậy bạn?
Sao thế bạn? Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Rồi. Như vậy nè bạn, thật ra là nghe câu chuyện của bạn á, chắc là bạn thấy bối rối đó, đúng hông? Đặc biệt là anh em nhiều như vậy mà không chịu chăm sóc cho cha mẹ của mình nè. Mình hiểu hoàn cảnh đó nha, mình cũng, ờ, chia sẻ với bạn là cái trường hợp là cha mẹ của bạn cũng lớn tuổi rồi ha. Cho mình hỏi vài câu trước được hông nè? À, tình hình sức khỏe hiện tại của bác như như thế nào ha? Về cái việc, ờ, đi lại sao, có thuận tiện hông? Hay là phải dìu dắt nè, hay là phải đi xe nè? Thậm chí là ăn uống là có cần phải đút hay hông hay là cũng tự ăn uống được, rồi có uống thuốc gì hông nè?
Ừm. Rất là bối rối luôn á. Ừm, bạn cứ hỏi đi, mình trả lời nè. À. Mình hiểu nè. Ờ, ba mẹ mình á, thì tới nay là gần 70 rồi, nhưng mà thì vẫn khỏe thôi, cũng không phải là, gọi là, à, cần thiết, a, người ở lại để chăm, a, đút cơm rồi xong rồi tắm rửa hay là thuốc men gì đâu, ba mẹ mình vẫn có thể đi lại được nè. Nhưng mà á, tụi mình vẫn không có an tâm, hiểu hông? Tức là, à, có thể bây giờ là ba mẹ vẫn đang, ơ, thấy khỏe mạnh á, nhưng mà người lớn tuổi mà đâu có biết được đâu bạn, ờ vẫn cần có người bên cạnh chăm sóc rồi trông nom chứ, chứ nếu mà lỡ đâu có cái chuyện gì bất ngờ tới thì mình đâu có trở tay kịp đâu. Ai cũng đi làm xa rồi ai cũng ở công ty như vậy thì thì cũng đâu có ai biết được là tình trạng của ba mẹ mình ở nhà như thế nào, đúng hông? Cho nên là tụi mình m mới đang thắc mắc á.
Ừm. Ừm. A. Rồi. Ừm, nếu như vậy á ừm, nếu như vậy thì cho mình hỏi cái là, cái việc mà chính yếu là, nếu mà mình chăm sóc á, thì mình sẽ làm cái gì về phương diện tinh thần hay là phương diện thể chất, ưm, cho giúp cho ba mẹ mình hả bạn?
À, thời điểm hiện tại á nha, thì, à, tụi mình chủ yếu á là quan tâm đến cái việc là sẽ có người đồng hành cùng ba mẹ mình ở nhà nè, sẽ có người nấu cơm nè. Đó, có người nấu cơm nè, giặt giũ nè và, ờ, tới bữa thì nhắc ba mẹ mình ăn nè, và chủ yếu là có người trông nom thôi. Tức là người lớn tuổi mà, đặc biệt á là ba mẹ mình còn có cái bệnh, gọi là, bệnh cao huyết áp nữa. Cho nên á là, à, nếu mà lỡ đâu mà không có ai ở nhà trông á, thì lỡ đâu huyết áp nó lên thì đâu có ai biết đâu, rồi xong rồi thì cũng không có ai đưa đi cấp cứu kịp thời ấy thành ra nó rất là nguy hiểm á. Thì tụi mình đang đang lo lắng cái vấn đề đó là nhiều nhất đó bạn.
Trò chuyện nha. Ừm, rồi. Ừm. Uống thuốc đúng giờ ha. Ừ, mình hiểu nè. Ừm. Mình rất là thông cảm và chia sẻ với tình hình của bạn hiện nay nha. À, cho mình hỏi là, à, hiện nay đó, cái khoảng thời gian và cái khả năng của gia đình bạn như thế nào ha, ề anh em của bạn nè? Chẳng hạn như nghe nói là có người cũng, ơ, lập gia đình, có người cũng đi làm đó, thì mình xem lại mình có xem lại là cái thời gian khoảng thời gian trống của tất cả các thành viên trong gia đình chưa?
Ừm. À, đối với mình á thì, à, mình thấy á nhà mình 4 người á, thì 4 người anh em á thì 2 anh cả của mình á thì đã lấy vợ rồi, hiện tại đã có con luôn rồi. Còn tới mình á, à, còn lại mình thì mình chưa lấy vợ nhưng mà sắp tới thì cũng lấy vợ rồi đó, ờ, có với lại còn, ờ, 1 đứa em gái nữa, thành ra á là, à, nó cũng bận, à, cái công việc của nó đó là đi học nè và sắp ra trường nữa. Và khi mà ra trường thì nó cũng phải bắt đầu cái công việc của nó mà, cũng đâu có thời gian đâu để mà chăm sóc cho cho ba mẹ đâu, đúng hông? Ờ, đặc biệt nữa là mình và là 2 anh mình thì đ 2 anh mình thì có gia đình rồi, đâu có bỏ gia đình được, rồi xong về chăm sóc cho ba mẹ được, đúng hông? Còn bản thân mình thì công việc mình cũng đã làm được, à, à, 4, 5 năm rồi, thì nó cũng đã gắn bó với mình khá là lâu và mình cũng đã kinh nghiệm trong công việc rồi. Mình cũng đã cảm thấy là khá ổn định trong công việc đó rồi, cho nên là về thời gian thì mình nghĩ là không có ai có nhiều thời gian để mà chăm sóc cho ba mẹ được. Và cái khả năng của gia đình á thì, ờ, ừ, nếu mà tài chính đó nha, thì mình nghĩ là mỗi người một ít á, để mà, à, gom lại thì, à, vẫn có thể thuê dịch vụ thôi. Nhưng mà tụi mình vẫn đang cân nhắc chưa có đưa ra quyết định được á bạn.
Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu nè. Ừm, thật ra thì bạn, a, đang đề cập đến vấn đề ngân sách thì mình, ờ, cho mình hỏi cái là nếu mà trong cái việc sẵn sàng là mình kêu gọi cái dịch vụ đến để chăm sóc cho cha mẹ mình đó, thì cái khoản ngân sách mà anh chị em mình á có thể là chia ra là khoảng bao nhiêu? Và cảm thấy nà có thoải mái hông hay là mình đang gặp vấn đề khó khăn nào bạn có thể chia sẻ thêm hông?
Ừm. Ừm, nếu mà về ngân sách á thì mình nghĩ là tất cả đều thoải mái thôi, tại vì nếu mà thuê một người dịch vụ bên ngoài á thì nó khoảng tầm 7.000.000- 8.000.000 á, thì chia ra là 4 anh em thì mỗi người khoảng tầm, à, 2 triệu là đủ rồi họ dư luôn. Đó, cho nên là cái vấn đề ngân sách nó hông phải là vấn đề đối với tu với tụi mình, mà tụi mình đang suy nghĩ, a, vấn đề khác nữa về vấn đề mà thuê dịch vụ á, thì nó có hợp lý hay không thôi. Tại vì thực ra á là, à, chăm sóc cả cha và mẹ mà, nếu mà trường hợp mà thuê cái người mà nữ để mà giúp việc cho nhà mình á, thì thành ra là, à, khó chăm sóc cho ba mình, đúng không? Thì người nữ mà đâu có thể nào chăm sóc kỹ cho ba của mình được, lỡ đâu mai này ba mình á, à, lú lẫn rồi xong rồi không có tắm rửa được rồi xong phải nhờ tới người khác tắm rửa thì cũng đâu cũng rất là bất tiện luôn á. Mà nếu mà nhờ cái người nam để mà giúp đỡ đó, thì cái người nam thì lại không có tiện cho mẹ mình. Đó, thành ra là nó rất là nan giải trong vấn đề là phân vân giữa việc là, ừ, con cái ở nhà chăm sóc hay là, à, đi thuê người bên ngoài đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu rồi. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm, như vầy nha, ờ, cho mình hỏi là đặt vào tình huống là bây giờ mình đã thuê dịch vụ đi, như vậy thì á gia đình của bạn á sẽ lựa chọn là thuê cái người đó bán thời gian, chỉ có thể là làm ban ngày thôi, còn ban đêm là không làm, hay là thuê toàn thời gian ha?
À, nếu mà mình thuê á hả thì hiện tại là anh em đang bàn là chắc là thuê toàn thời gian quá, tại vì mỗi người làm thì mỗi nơi khác nhau á, hai hai anh của mình thì làm khá là xa, mình cũng vậy và em của mình á chuẩn bị học xong thì nó cũng sẽ đi làm. Thành ra á là nếu mà thuê thì có thể là thuê toàn thời gian luôn đó.
Ừm, rồi. Nãy giờ bạn chia sẻ xong thì mình cũng nắm được tình hình rồi nha, sau đây mình sẽ đưa ra vài cái gợi ý cá nhân của mình xem coi bạn có thể áp dụng được thì mình áp dụng nha. Thứ nhất á về cái phần mà c à, cha mẹ lớn tuổi á và già thì cái sự hiếu thảo mình cảm nhận, ừm, được bạn nói nè, rồi anh chị em của bạn cũng muốn là cha mẹ mình được chăm sóc nữa, cho nên cái việc này á mình rất là đồng cảm và chia sẻ luôn, mình cũng rất là cảm kích nữa. Rồi cái việc mà chăm sóc tại nhà bởi người thân của mình á, thì mình cũng hơi lo lắng là một cái điều rất là dĩ nhiên nha. Bây giờ á mình đặt lên cái bàn cân đi, ờ, mình lấy một cái giấy mình ghi ra. Nếu như mà tiện anh chị em chăm sóc thì sẽ làm sao một bên, rồi mình thuê dịch vụ thì ra làm sao, mình đặt lên điểm cân đi, điểm điểm điểm được và điểm chưa được của cái việc là nhờ người thuê làm sao nhiều khi mình hổng an tâm về tiền bạc của mình thì bây giờ mình, ờ, khóa cẩn thận nè, rồi mình nói là, ờ, cái khoản nào không được làm cái gì, mình nói ngay từ đầu luôn để cho cái người chăm sóc dễ hiểu. Đấy, thậm chí là bạn sợ về cái vấn đề là, à, cái người nữ á thì không có chăm sóc được cho bố của mình, rồi cái người nam không chăm sóc được cho mẹ của mình, thì bây giờ mình ví dụ như mình xác định mình thuê một người nữ đi, thì chị chỉ chăm sóc mẹ mình cho cái khâu tắm thôi, còn cái phần tắm á thì để tại vì á bạn đi làm thì cũng có lúc về nhà, đúng hông? Thì những lúc về nhà thì anh chị em cũng có thể thay phiên nhau tắm cho bố mình cũng được luôn, thì mình cũng có thể tìm phương pháp thay thế như vậy cũng được. Mà nếu mình thuê cái người toàn phần như vậy á, thì tính ra thì anh chị em mình là cũng có thời gian làm việc kiếm tiền để mà mình trả tiền cho tiền thuê đó, thì thấy cũng ổn thỏa nè. Còn hơn nữa, nếu như mình đặt trường hợp là anh chị em tự chăm sóc thì đương nhiên mỗi người sẽ nhín một khoảng thời gian rồi. Đấy, nhín khoảng thời gian như vậy thì công việc của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, bởi vậy mới tính ra là cái mặt nào nó có lợi hơn, mình ghi ra trên giấy như vậy thì mình sẽ xác định được là mình sẽ chọn yếu tố nào thôi. Đấy, bạn thấy vậy được hông?
Ừm. Ừm, ừm. Rồi, mình hiểu nè. Ừm. Rồi, mình hiểu nè. Ờ, mình hiểu ý bạn nè, vậy tức là mình á và các anh em mình sẽ ngồi lại với nhau, đúng hông? Và bàn bạc một cái kế hoạch nó khá là cụ thể đi. À, tức là sẽ lên kế hoạch rõ ràng hơn một xíu. Tức là, ờ, vẫn sẽ thuê người giúp việc đi, nhưng mà sẽ thuê họ và nhờ họ làm trong những công việc gì nếu mà mình không có làm được thôi, đúng hông? Còn ví dụ, ờ, những công việc mình có thể làm được, ví dụ như chiều tối mình về á, thì mình vẫn có thể tắm cho ba mẹ mà, phải hông? Tức là mình phân chia ra. Tuy là mình không có được ở nhà á, nhưng mà buổi sáng thì vẫn có người giúp việc nè, còn buổi tối thì anh chị em về á, thì vẫn có người để mà à, gọi là, cái người trong gia đình á, mà chăm sóc cho ba mẹ mình ha. Ờ, một cái cách giải quyết, gọi là, 50:50 và nó có thể giải quyết ổn thỏa hai đầu luôn á, ờ, rất là hay nha. Ngoài ra thì b hông biết là bạn còn cái cách nào nữa hông bạn?
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, thật ra thì như vậy nha bạn, mình muốn nói thêm là quan trọng á, người già á cần được cái sự tình thương từ con cái, cho nên là cái việc mà con cái á thường xuyên đến hỏi thăm, gần gũi như vậy thì tạo cho cái người già cảm giác là được, ừm, thoải mái và sống, kiểu, giống như là, ờ, hạnh phúc hơn đó bạn. Cho nên là cái việc mà mọi người thường xuyên tụ tập với nhau ăn uống hoặc là trò chuyện cùng với, ơ, cha mẹ của mình thì cũng tạo cho cha mẹ mình được, ơ, tinh thần được sảng khoái nữa. Rồi, một giải pháp nữa mình có thể là mình thử nghiệm trước đi, ví dụ như bây giờ á, không có đồng ý là, ừm, chọn cái người đó để mà chăm sóc thì bây giờ mình thử, ơ, 1, 2 ngày hay là thậm chí 1 tuần lễ đi, coi cái cái việc đó mình có đặt niềm tin vào cái người chăm sóc hay không, để coi cha mẹ mình cảm thấy có được thoải mái hay không. Mình sẽ hỏi ý kiến của cha mẹ mình luôn: "À, con thấy con thử là vậy đó, xong cha mẹ thử nha, thử tuần lễ đi coi làm sao nè, rồi cảm giác làm sao rồi cho con hay." Hỏi ý kiến của cha mẹ mình trước, nhiều khi á mình hông hỏi thì cha mẹ á mình cảm giác là cũng ngại nói ra, mà nhiều khi cha mẹ mình nói ra xong rồi mình biết được cái kiểu như là cha mẹ mình muốn cái gì đó, thì mọi thì hai bên đều có cách để mà giải quyết hết trơn luôn đó. Bạn thấy vậy được không?
Ừm, đúng rồi nè. Ừm, đúng rồi đó. Ừm, mình hiểu nè, vậy thì mình sẽ, a, làm sao á mình cân đối ha. Thì tất nhiên rồi, nếu mà anh em bận quá, bận công việc của mỗi người rồi đó thì tất nhiên là phải nhờ giúp việc rồi, và tụi mình cũng sẽ cố gắng làm sao sắp xếp thời gian để mà về thăm cha mẹ của mình như bạn nói nha. Ờ, ví dụ như thứ Bảy, Chủ nhật à, a, đúng rồi, thứ Bảy, Chủ nhật á thì thường tụi mình được nghỉ mà, cho nên là chắc là tụi mình sẽ sắp xếp cuối tuần để anh em quây quần lại với nhau để thăm hỏi ba mẹ mình nè, rồi tổ chức ăn uống nè, để ba mẹ mình có thêm niềm vui nè. À, tại vì bình thường tụi mình khá là bận với công việc rồi mà. Ngày thường thì sẽ có người giúp việc, nhưng mà mình nghĩ thì ba mẹ cần rất là nhiều tình cảm của anh em mà, cho nên là cái việc mà về nhà cuối tuần tụ tập lại với nhau nè, rồi tổ chức, ơ, nấu nướng một xíu rồi ăn uống quây quần bên nhau và chia sẻ, tâm sự với nhau một vài cái khó khăn hay là một vài cái niềm vui khi mà đi làm, hoặc là đôi khi là dắt cháu về nữa thì, à, nó làm cho ông bà của mình ờ, ông bà của các cháu mình á, tức là, à, ba mẹ mình á, rất là vui luôn đó, đúng hông? Ờ, sau khi mà nghe bạn chia sẻ xong á nha, mình cảm thấy cực kỳ là nhẹ nhõm luôn. Tại vì cái cái sự phân vân của mình giữa cái việc mà chăm sóc, a tự chăm sóc và cái việc mà thuê dịch vụ bên ngoài đều được bạn đã, a, đưa ra những lời khuyên rất là hay và mà giải quyết được tất cả các mọi vấn đề luôn. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều luôn đó nha!
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm. Thật Không sao đâu nha, mình rất là vui khi được giúp đỡ bạn nè, mong là sẽ có sự thay đổi tiến bộ nha. Mình xin chào bạn.
Ờ, cảm ơn bạn nha.